Oye, platícame por favor, ¿qué platillo trae recuerdos de celebraciones pasadas?
Recuerdo mucho una pasta que hacía una tía exclusivamente para Navidad. Eh, no tenía ningún ingrediente, digamos, exclusivo de la época, pero era como un platillo, no sé, que solo lo preparaba en esas fechas y era esperar todo un año para poder comerlo otra vez.
Okey. <chuckles> Guau, oye y bueno, e esa pasta tenía algu alguna forma o, ¿cómo cómo se le conoce?
Llegó La verdad es que no recuerdo muy bien, era espagueti, o sea, no tenía ninguna pasta en especial, era una salsa de tomate, eh, no no era nada extravagante, pero no sé, la combinación de la salsa con el queso que usaba, pero con crema era era un sabor que no te puedo
Ah, okey.
explicar. Muchas veces lo he intentado replicar, pero he fracasado. Em, y era, por ejemplo, el único platillo que se acababa en la cena de Navidad, ¿no?, de todos al día siguiente, ya sabes, el recalentado, ya, pasta ya no había.
<chuckles> Okey. Guau. <chuckles> Y todos decían: "Oigan, ¿y la pasta? No, pues ya se acabó ayer s". <chuckles>
Ajá. ¿Y y sabes qué? Creo que lo que había mucho alrededor de ese platillo era la expectativa A ver, obviamente era un eh eh un platillo rico, ¿no? Pero creo que era la ex la expectativa y el: "No lo voy a volver a comer en un año". Entonces, no que me tenga que llenar con eso, pero sí voy a comer una cantidad buena, ¿no?, y sabías que al día siguiente tampoco iba a haber, ¿no?, y yo no sé por qué nunca hicieron más, ¿no?, pero ya no había para el día siguiente, pero creo que era justo esa expectativa de, la pasta, ¿no?, el espagueti. Y eso creo que también ayuda a a a cre crear un poco de de, mm, no sé, como ruido alrededor del platillo, ¿no crees?
Ah. Claro. <chuckles> Claro, eso hubiera sido bueno. Claro, sí, definitivamente y bueno en en la Navidad, por ejemplo, que que pues comían este platillo y que esperaban tanto en durante el año, ¿con qué solían acompañarlo?
Pues mira, usualmente, en mi familia sí era la cena, eh, como muy clásica, digamos, o o bueno, clásica para mi entorno, pero sí era eh que el espagueti, que los romeritos, que el bacalao, el pavo. De niño no te gusta nada de eso. Entonces, los niños, pues, solo comíamos pasta, ¿no?
Ah, okey. <chuckles> Sí, sí, sí.
Y y y creo que va justo relacionado a a eso. A ver, no no Sí hemos preguntado por la receta, no se nos ha dado, <chuckles> pero también yo hace mucho tiempo dejé de insistir por la receta, porque me parecía que ya, 1 ya no iba a ser lo mismo, ¿no?, porque está ligado a un evento, está ligado a festejar la Navidad, a incluso a mi infancia, ¿no?, está ligado a esa magia, a ver a todos, af desafortunadamente hoy ya no están todos, ¿no?, entonces, como que ya prefiero dejarlo en ese
<chuckles> Claro.
como que en esa época. Y fue parte de esa época y y y ya, no lo voy a volver a comer nunca, y a lo mejor encontraré cosas similares, ¿no?, pero está bien, porque ese era el de mi tía, y cualquier otro que podamos replicar, pues ya no va a ser el mismo, ¿estás de acuerdo?
Guau. Claro. Bueno, y y entonces eh, ahora que, que mencionas to toda esta parte de de que está ligado más a a ese recuerdo y a esa época y a esa etapa de tu vida. ¿Tú, entonces, ya ya no lo lo cocinarías o no lo intentarías cocinar ni siquiera para para navidad?
Creo que no, eh Me encantaría poder tener la receta tal cual y poder sí replicarlo para que entonces las nuevas generaciones de mi familia también puedan tener como ese recuerdo
Okey. Claro.
y estaría padre también decir: "Era de mi tía, pero la hago yo ahora", ¿no? Pero creo que también es importante generar como tu propia identidad y todo va evolucionando, ¿no? Incluyendo las recetas. Y entonces puedes adaptarla
Pero. Mm. Claro.
a lo mejor incluso tiene que ver con con la capacidad, digamos, económica de esos momentos, con la capacidad alimentaria, ¿no? A lo mejor hay muchos ingredientes que se utilizaban mucho en los ochentas, noventas, que pues ya no puedes, <chuckles> ¿no? Entonces, creo que la vas adaptando y vas buscando como el camino para poder generar esa misma tradición, pero ya con tu toque. Y a mí, por ejemplo, me gustaría que mis sobrinos dijeran: "Es que mi tía hace tal cosa", pero a lo mejor no del todo ligada a lo que hacía mi tía.
Claro. Claro, oye, y bueno y y en ese, mm, ir generando tu tu propio estilo, ¿tú consideras que ya tienes quizá a algún plato que que te pueda identificar, así como lo dices de de ya l tus sobrinos saben que eso lo cocinaste tú y que eso te queda muy muy bien a ti?
<chuckles> Sí, creo que sí, me gusta hacer mucho un pay de pollo y creo que me sale bien, eh, a mi esposo le fascina y a mi familia cada que lo hago sí les gusta, pero no he generado esa expectativa de: "Solo lo voy a hacer una vez al año", <chuckles> la verdad es que eso eso no no he llegado a esa parte, em
Okey. Wao. <laughs>
porque también creo que cambia mucho ya las circunstancias, ¿no?, a lo mejor antes las esposas, pues sí tenían todo el tiempo de cocinar y para Navidad ellas cocinaban absolutamente todo, y y creo que los tiempos también han cambiado y ya nadie tiene ese tiempo, o sea, ya nadie tiene tiempo de cocinar todo el día.
Claro, sí, definitivamente. Oye, y bueno, em, ¿tú tienes algún recuerdo concreto que te venga a la memoria en esas cenas de Navidad donde digas: "Ay, eh, la de este año o la del año pasado o la de tal momento fue inolvidable, porque recuerdo que estaba comiendo el espagueti, pero también sucedió esto y todos nos reímos o fue muy triste", algo así?
Sí, podría podría ser la primer Navidad sin mi abuela, que, pese a que suena un recuerdo triste, la verdad es que fue muy lindo, fue muy lindo porque todos como que teníamos ese miedo de que, pues, al final los abuelos juntan familias, ¿no?, entonces, teníamos ese miedo de que ya que no estaba, cada quien iba a irse por su lado.
Claro. Okey, uy.
Y no fue así, la verdad es que todos nos reunimos y, la única persona que faltaba era mi abuela, pero el resto todos estábamos ahí, entonces, fue como un un ¿cómo te lo explico?, como un sentimiento de: "Okey, sobrepasamos eso". <chuckles>
Ah, okey, sí.
Ya sabes, y y sí, hubo la misma comida y lo que le gustaba a ella, y por supuesto que fue complejo, pero afortunadamente estaba la pasta que tanto nos gusta y
<laughs>
Y fue como ese darte cuenta que que sí, todo va pasando y todo va creciendo, y que al final, ya ninguna Navidad va a ser lo mismo. Y pasa mucho y suena mucho a cliché, ¿no?, de de la magia, ya no es la misma. Pues no, porque vas creciendo, te vas adaptando, vas teniendo responsabilidades, y entonces la Navidad se queda en ya no es, ¡qué padre voy a recibir!, es ahora, ¿cómo le voy a hacer, no? Y y es bien complicado. Pero, como sí un platillo, te puede trasladar a un momento de paz, a un momento de me está transportando a cuando yo era niño y no tenía una sola responsabilidad, ¿no?
Claro, exactament Claro. Oye
Y qué poder tiene ese platillo.
Definitivamente. Y por ejemplo, eh, tú lo ¿Ha has platicado esto, a lo mejor con con con tu familia, con con tus primos? De, oigan, este, ¿a ustedes qué tanto les gustaba e el espagueti que se hacía en las cenas de Navidad? O o te ha te han comentado incluso, ya en reuniones, eh, pues, posteriores a a a esas cenas de: "¡ay qué padre sería volver a probar el espagueti!"¿O cuestiones así?
Pues mira, la dinámica de mi familia es muy extraña, somos solo mi hermana y yo. Entonces, en digamos, no tenemos primos. Entonces, siempre ha sido como muy de de de nosotros. Crecimos obviamente, entreteniéndonos la una a la otra. Sí, obviamente, con los tíos a lo mejor más jóvenes y demás, pues, hemos buscado la manera, pero, no queremos tampoco
forzar, 1, ¿no? Que a ver, no tiene nada de malo que nos dé la receta, pero, como que, pues, ya preferimos hacer nuestras cosas. Ella también ya tenemos varios años que ya no pasa navidades con nosotros. Entonces
Okey. <laughs>
pues, todo va cambiando. Sí, cada Navidad es como religión que se hable de él, ¡ay, cómo extrañamos esa pasta!, ¿no? Pero, mm <coughs> pasa y listo, hay otra cosa, mm.
<laughs> Wao, oye y y bueno en en esos cambios también que que has realizado que que mencionas que pues que ya no pasan la la Navidad juntas, ¿ahora cómo se celebra?, ¿qué qué platillos se utilizan?, eh, cuando estás en la cena, ¿también te te vienen todos esos recuerdos de cómo era o o crees que ya lo disfrutas meramente viviendo el momento?
Ay, a mí yo soy bien nostálgica con la Navidad, y a mí me gusta que
<chuckles>
ese tipo de celebraciones me encantaría que siempre fueran lo mismo.
Ah, okey.
Que siempre, eh eh, disfrutáramos del mismo momento, que siempre tuviéramos los mismos platillos, la misma dinámica, el mismo orden de actividades, pero no va a pasar, y entonces, yo ya hace un par de años, eh, pese a que ya soy adulta, no soy de las adultas que toma la decisión, ¿no?, de qué hacemos esas fechas, entonces, o qué comemos, ¿no?, y me fui adaptando a que cada quien muchas veces premias el tiempo versus economía o poder diferenciar un poco tu celebración, y entonces ya hemos cambiado mucho esa dinámica, no me gusta, pero pues aprendes a adaptarte también, y cuando a lo mejor yo pueda tener mi propia familia, ¿no?, construida junto con mi esposo y conmigo, pues entonces ya será momento de yo crear también mis propias tradiciones y de retomar, ¿no?, lo que me gusta.
Ah. Claro, wao, oye, bueno y también en en ese, eh, retomar, y en el ese y en ese crear, em, ¿cómo tú consideras que balancearías esa parte nostálgica con esa parte de, pues de hacer de impregnar tu estilo como como mencionabas también al al inicio?, ¿cómo consideras que lo balancearías o crees que alguno dominaría sobre otro?
Yo creo firmemente que dominaría la nostalgia, eh, y creo que afortunadamente, como ya no se han festejado así las navidades, ese podría ser mi estilo. <giggles>
Okey, <giggles> sí, claro, y y y bueno, en en entonces, a ver, me me surge la duda de: "¿Sería tu estilo la parte de la nostalgia?", "¿Lo harías así porque ya no se ha hecho, pero el espagueti ya no lo harías?".
Sí. Sí. Pues no, porque no sé cómo. <chuckles>
<laughs> ¿Y y cuál creerías tú que o cuál intentarías que fuese el platillo, ese platillo que se recordase así como tú recuerdas el espagueti?
Pues ahorita pensándolo podría ser el pay de pollo en una presentación como más individual, em, o no sé, a lo mejor, digo, hay hay otros pasos que me salen bien, a lo mejor la voy adaptando.
Ah, vale.
Podría ser un un espagueti al chipotle, ¿no?, que también a mi familia le ha gustado cuando lo preparo
Sí, qué rico. <chuckles>
y a lo mejor esa podría ser la la la la nueva estrella de la noche.
Claro. Oye y y bueno si ¿com cómo consideras tú que que transmitirías la la parte de de la Navidad que que tanto te gustaba para que precisamente, pues, futuras generaciones, ya sea que que tengas hijos o o con tus sobrinos o, pues, con con alguien cercano a ti, para que la disfrute, la viva, la sienta de esa forma tan especial en la que tú lo hacías en su momento?
Pues creo que todo creo que todo recae en una planeación <exhales> no sé, en una planeación como como muy elaborada, y no necesariamente tiene que ser mucho o muchos regalos o mucha comida, sino en algo muy sencillo como hasta poner f luces
Okey. Claro.
¿No? Sobre todo cuando hay niños.
Exacto, sí.
Eh, y creo que toda esa magia y toda esa, y, voy a llamarlo extravagancia que había, ¿no?, Eh eh eh eh hace un tiempo, hacía esa magia. Ahora, de repente, veo decoraciones de árboles beige
<laughs>
digo: "¡Qué cosa tan espantosa!".
Claro, sí.
¿No? Y y como regresarnos a eso colorido, y eso es la magia también. Entonces, ahí sí podría, eh eh, poner como creo que en la <chuckles> Navidad no existe el minimalismo, ¿no? Y en otras celebraciones, por ejemplo, el Día de Muertos también, no puedes hacer un altar blanco
Defini Ah, okey. Claro. Justo. <chuckles> Oye, pues, qué qué interesante qué qué perspectivas, pues sí, tal cual lo dices, creo que coincido en la parte de que en esas celebraciones no puede haber minimalismo y, pues, no me queda más que agradecerte por compartirlo conmigo.
Ujú. Muchas gracias.